जी देखिए, आज के समय में ना वर्क फ्रॉम होम एक आम लेकिन अलग तरह का अनुभव बन गया है। कुछ लोग मतलब इसको अ, आज़ादी कह सकते हैं और कुछ को अनुशासन की बहुत चुनौती होती है इसमें। तो आपके लिए ना वर्क फ्रॉम होम एक वरदान रहा है या एक चुनौती रही है?
अ, देखिए वर्क फ्रॉम होम अ, सबसे पहले तो अ, शुरुआती दौर में वरदान था, कि चलिए घर से बैठ के काम करने का मौका मिल रहा है, चीज़ें सही हैं। अ अ, शायद अ, मतलब ऐसा है कि अ, बाहर जाने की कोई अ अ, मुश्किलें नहीं थी। अ, हर दिन की अ, मतलब ट्रैफ़िक में रुकने की कोई अ, नौबत नहीं आने वाली थी। अ अ अगर घ अ, ब मतलब दिन की शुरुआत सुबह अ, 10 बजे होनी है मतलब ऑफिस की शुरुआत 10 बजे होनी है तो मैं आराम से 9, साढ़े नौ बजे उठकर अ, तैयार, फटाफट तैयार होके कुछ भी अ, करके बैठ जाता हूँ। कपड़े पहनने के ज़्यादा झंझट नहीं थे, आप अपने घर के कपड़ों में ही अपना ऑफिस कर सकते हैं, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सु मतलब सुलझ चुकी थीं। एक नया-नया अ, कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है सबके लिए, कि कैसा जा रहा है और जो लोग मतलब इस अ, मतलब नए विकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे थे ये कोरोना काल के बाद ही ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया है। इस नए विकल्प को लेके जो लोग आगे बढ़ रहे थे उनको लिए भी चीज़ें थोड़ी अलग थी, नई थी। ख़ैर ठीक थी, मैं ये कहूँगा ठीक थी। अ अब जैसे समय बीतता गया वर्क फ्रॉम होम अ, के चलते अ, लोगों के बीच में जो चीज़ जो जिस चीज़ का ज़्यादा बढ़ावा आया वो है एआई का इस्तेमाल करना और भी सारे काम करना अ, मतलब जिस तरह से स्प्रेडशीट्स का अभी इस्तेमाल करते हैं। पहले क्योंकि ऑफ़लाइन काम हुआ करता था कागज़ी चीज़ें थोड़ी-सी कम हो गई और अ, आपके पास है ना अ, ऑफ़िशियल जो आप लैपटॉप में क काम करते हैं, हर तरह की चाहे स्प्रेडशीट्स का काम करें, एक्सेल में काम करें यार अलग-अलग तरी चीज़ी हो चीज़ों के ऊपर काम करें, सॉफ़्टवेयर के ऊपर काम कर रहें। ये सारी चीज़ें अ अ, बढ़ गई। तो ये था ठी ठीक था, मैं ये कहूँगा बिल्कुल ठीक था लेकिन अ, वो होता है ना, कि अ, जिससे आप जुड़े थे अ, शुरुआती दौर से कभी-कभार लगता है कि शायद ऑफ़िस अ, भी जाना ज़्यादा बेहतर था क्योंकि एक समय रहता था आप जाते थे, ब्रेक लेते थे, दोस्तों के साथ बातचीत करते थे, हर दिन मुलाकात होती थी, सुख-दुःख बाँटते थे, बाहर कुछ खाना खाते थे, तो एक, एक समय बीतता था वो उसका एक अलग ही मज़ा था। मुझे लगता है।
जी हाँ। अच्छा। बिल्कुल। ठीक है। समझी। हाँ। <chuckles> वाक़ई। सही कहा आपने। हाँ। बिल्कुल। जी। हाँ। <chuckles> ठीक है। बिल्कुल। हाँ। सही कहा आपने। अ, बिल्कुल। अ, हाँ। ठीक है। जी। <chuckles> बिल्कुल। अ, वाक़ई। <chuckles> ज़रूर, बिल्कुल समझ सकती हूँ। अच्छा तो घर से काम करने से आपको क्या लगता है कि, हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है या फिर घट जाती है?
देखिए अ, घर से काम करने पर अ, मुझे कहीं न कहीं लगता है कि अ, देखिए इंसानों के ऊपर निर्भर करता है लेकिन मुझे मुझे लगता है कि अ, शायद अ, आपकी प्रोडक्टिविटी पे कहीं न कहीं थोड़ी-सी अड़चनें आती हैं। मैं ये चीज़ इसलिए बोलता हूँ, ये मेरा मानना इसलिए मेरा अ, मेरा निजी तजुर्बा ये कहता है, कि अ अ, जब घर से काम कर रहे होते, तो आपके घर का वातावरण लेकिन घर जैसा है, घर ऑफ़िस नहीं बन सकता आपका। ये सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए है। जो जो मुझे अ, बाद में मतलब कुछ दिनों क काम करते-करते जो मुझे एहसास हुआ घर, घर होता है, ऑफ़िस, ऑफ़िस होता है। आप घर को ऑफ़िस अगर बना लेंगे, तो क्या हो गया क्या होता है ना कि ज जब हम लोग ऑफ़िस में जाते हैं, ऑफ़िस के कमरे में बैठते हैं, वहाँ पर अ, उसकी कुर्सी पे बैठते हैं, अपने डेस्क में काम करते हैं, तो वहाँ पर जो भी परेशानियाँ हों, जो भी बातचीत हो, आपके बॉस के साथ जो भी बातचीत हो, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके ऑफ़िस में होती हैं और ऑफ़िस में रहनी चाहिए। जब आप घर में होते हैं और घर में अगर है ना कि आपकी कोई अ अ, मतलब लड़ाई-झगड़ा हो जाता है आपके बॉस के साथ, सीनियर के साथ आप लोग बात कर रहे हैं, गूगल मीट पे हो या कहीं पर भी हो, तो और घर के अंदर घर का वातावरण बिगड़ जाता है। घर में आप अकेले नहीं है जो वो अ, ब रह रहे हो। घर में और भी चार सदस्य हैं। उ उनको लगता है कि क्या हो गया, है ना? आप मीटिंग ले रहे हो तो घर वालों को बोल रहे हो टीवी मत देखो। ये तो नहीं हो सकता भाई घर, घर है। घर को घर जैसा रहना अ, मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है और ऑफ़िस को ऑफ़िस की तरह अ अ, रखना अ, मेरे हिसाब से द ज़रूरी है। वो अ, दायरा बीच में बाउंड्री बीच में ज़रूर होनी चाहिए।
अ, हाँ। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। हाँ। ज़रूर। समझ सकती हूँ। <exhales> अ, हाँ। <chuckles> बिल्कुल। वाक़ई। ज़रूर। अ, हाँ। वाक़ई में। बिल्कुल। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि अ, वर्क फ्रॉम होम से निजी और प्रोफेशनल ज़िंदगी की, सीमा कहीं न कहीं धुंधली हो गई है।
उ, बीयू ब मतलब बिल्कुल सही अ, बात आपने कही है। अ, वर्क फ्रॉम होम से क्या हुआ है ना वर्क फ्रॉम होम के चलते अ, पहले जो होता था, जो लोग पहले क कहा करते थे कि, भई ऑफ़िस का टेंशन ऑफ़िस में रख के आओ। घर में जाओ तो घर में घर की खुशियाँ, लोगों के बारे में सोचो, ये ब बड़े बुज़ुर्ग कहते थे। अभी वो कह नहीं पा रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि भई अ अभी तो घर में ही टेंशन चल के आ रहा है। अभी इस टेंशन को घर से बाहर कैसे निकालें? <chuckles> ये ये उल्टा पड़ गया उन लोगों के लिए, सोच से परे है। तो अभी क्या हो ना घ अभी मुझे लगता है कहीं न कहीं, वो संतुलन बना पाना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। अ, जब आप घर पे रहते हैं और घर में रहने के साथ-साथ ना, देखिए जब-जब कोई न नया-नया अ, होता है कि बच्चे घर में रह रहे हैं, मम्मी-पापा साथ में हैं। अ, हाँ, पहले छुट्टियों में आया करते थे, अभी घर में रहकर ही काम कर रहे हैं, तो मम्मी-पापा का भई चलो ठीक है मेरा बेटा ये है, यहीं पर बैठा है। तो आप काम करो, कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट करो, मीटिंग करो, बीच में आपके पास टेबल पर नाश्ता आ जाता है। खा ले बेटा, कोई दिक्कत है। ये ये मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आम हैं लेकिन ये होती हैं। ये भारतीय घर है ना, होता है। अब ठीक है आप खाली बैठे हो, आप शायद आप
हुँ। हाँ। <chuckles> सही बात है। कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है। वाक़ई। हाँ। ज़रूर। हाँ। <chuckles> बिल्कुल बच्चे को समय से कम से कम वो खाना खिला पा रहे हैं, उनके नज़रों के सामने है बच्चा।
बिल्कुल उन उनको सुकून है ना, उनके मन में सुकून है, अब ब माता-पिता को सुकून है कि चलिए ठीक है बेटा घर के घर में, उसका चेहरा तो देख रही हूँ। मुझे नहीं चाहिए, वो बात ना करे, अपना ऑफ़िस का काम करे, चलो मैं उसका पसंदीदा खाना बना के उसको दे दी अब बात ये है कि भाई लड़का वो खाना चाहता है, लेकिन अब मतलब ऑफ़िस के बीच में नहीं, आराम से शांति से खाना चाहता है। ब बिल्कुल और और ऊपर से आप सोचिए ना अ, कि ऐसा भी होता है कि अ, घर के कोई छोटे-मोटे काम हो गए, ज अगर मम्मी को लगता है कि आप सिर्फ़ बैठ के शांत होके बस शायद लैपटॉप की स्क्रीन पर देख ही रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो तो आपको 2-4 कुछ काम भी थमा देंगी जो आप बैठे-बैठे कर भी सकते हो। तो चीज़ें चीज़ें थोड़ी-सी अ, मतलब कॉमेडी हुई हैं लेकिन इसके साथ-साथ जो हुआ है ना, अ, कि एक प्रेशर जो है आपके मन का जो तनाव है, वो तनाव भी साथ-साथ चल रहा होता है, जो ना घरवालों को नज़र आता है। जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके अ, ब अ, पेशेवर जी जीवन और निजी जीवन में कहीं न कहीं असर डालता है मेरे हिसाब से।
<chuckles> वाक़ई। उसकी मीटिंग चल रही हो और अचानक से आप आ जाओ। <chuckles> हाँ। <chuckles> ज़रूर। <chuckles> वाक़ई में। बढ़िया। तो हाँ। <chuckles> ठीक है। बिल्कुल। अच्छा तो वर्क फ्रॉम होम के दौरान आपकी कोई सबसे मज़ेदार या फिर अजीब घटना कुछ हुई हो जिसका अनुभव आप बताना चाहें?
देखिए मज़ेदार अ, उम, घटना मैं ये कह सकता हूँ। उम, जब वर्क फ्रॉम रो होम होम चल रहा था मेरा। अ अ अ, ब उस समय मौका मुझे मिला कि मैं अपने घर में चला गया। अ, लॉकडाउन शुरू हो गई और अ, ब मेर मेरा मैं और मेरे साथ मेरा भाई रहता था, वो छोटा है मुझसे। लेकिन ब हमेशा मान मान लीजिए हम लोग बचपन से मस्ती-मज़ाक अ, साथ में करते थे। तो उस वक़्त जब मेरी कॉल्स होती थी अ, मतलब मैं व अ, मतलब मीटिंग हो रही है अ, वग़ैरह-वग़ैरह। पहले तो मीटिंग हुआ करते था, मैं बहुत सीरियस बैठा रहता था, तो एक दिन ऐसा वो हो गया अब वो साथ में बैठा है और उसने कहा कि, "ये ऐसा क्या होता है मीटिंग में कि तू इतना मुँह लटका के बैठा रहता है, मुझे सुनना है।" तो मैंने ऑन कर दिया पूरा स्पीकर में, हम लोग अलग कमरे में बैठे के वो इतने मज़े लिए उसने कॉल के। कॉल के भी मज़े लिए और जिसने जो बंदा इतने देर से चिल्ला रहा था, बोल रहा था उसको भी उसने मिमिक्री किया कॉपी किया। तो अल्टीमेटली जो हुआ बने आखिरकार कि हमने, कॉल में जो हुआ वो, वो तो अलग बात है लेकिन आपस में हम दोनों ने बहुत मज़े किए, एक-दूसरे मतलब जो जो कॉल में ब बंदा बात कर रहा था मैनेजर था, उसके भी काफ़ी मज़े उड़ाए हम लोगों ने। लेकिन ठीक है, आपस में कभी-कभार चलता है तो तो काफ़ी रिलैक्स हो गए हम लोग।
हाँ। ठीक है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा। समझ, स समझ सकती हूँ। हाँ। हाँ। <chuckles> बिल्कुल। अच्छा। ओह! अ, हाँ। <breath> अ, वाक़ई। तो, ऐसा नहीं हुआ उस समय के बीच में आपको बोलने का मौका मिल गया हो और आप बिल्कुल हँसी-मज़ाक़ ही कर रहे हो, आप बोल भी ना पाए हो?
हाँ, हाँ नहीं ऐसा हुआ है तो। जब ऐसा हुआ तब मैं मैंने उसका जैसे फिर से मैंने टे मतलब टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया। मैंने वहाँ पर चैट में लिख दिया कि नेटवर्क इश्यू, बात नहीं कर पा रहा हूँ, माइक नहीं खुल रहा है तो। <laughs> इन चीज़ों का इस्तेमाल करके मैंने उस समय को बचा लिया और अ, मैंने ज़्यादा अ, फ़ोकस इन्हीं पर किया कि चलो ठीक है, मज़े लिया जाएँ कि ऑलरेडी मैं इतने दिनों से थोड़ा-सा उलझा हुआ हूँ, तो उसको भी लगा कि चलो ठीक है, साथ देना ज़रूरी है।
अच्छा। ठीक है। अरे वाह। <chuckles> बढ़िया। क्या बात है! ज़रूर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा <chuckles> आपका अनुभव रहा है ये तो। अच्छा तो ये बताइए कि घर पर काम करते वक़्त मोटिवेशन बनाए रखने का आपका तरीका क्या रहा है?
<chuckles> हुँ, जी। अ, देखिए, घर पर काम करने वक़्त अ अ, मुझे ये ऐसा लगता है कि उम, अ अ, काम को जल्द से जल्द अगर ख़त्म कर सकूँ, मैं हमेशा यही कोशिश करता था कि पहले अगर अ, ये एक समस्या क्या खड़ी हो गई ना वर्क फ्रॉम होम में एक ही अ, पहले क्या होता था ऑफ़िस का एक समय होता था। वर्क फ्रॉम होम में कोई समय ही नहीं है कोई समय नहीं है। अगर आपका मतलब 9 से 10 का 9 से 10 घंटे आपको काम करने हैं वो तो तय है। लेकिन 10 घंटे काम करने के बाद 2-2 3-3 मीटिंग्स होते थे वो दो दो घंटे के, वो गलत बात है। मगर इसमें आप छोड़ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, रिमोट काम कर रहे हो, घर से बैठ के काम कर रहे हो, हर इंसान को लगता है कि सामने वाला इंसान सोफे पे लेट के काम कर रहा होगा। तो ये एक अनुभव जो है, ये काफ़ी ज़्यादा अ, मतलब अ, बुरा है, मैं वो कह कहना चाहूँगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अ, मोटिवेशन बनाए रखने के लिए ना मैं कोशिश यही करता हूँ कि अ, जल्द से जल्द अगर काम ख़त्म हो क्योंकि मैं घर पे हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि शायद अ, कोई ऐसा मनपसंद खाना हो जो मैं खुद पका लूँ। अ, ये कोशिश करता हूँ कि आज आज मैंने मैंने हमेशा अ, द मतलब दिन की शुरू ऐसा होता था कि नहीं अगर बाहर च चला जाता था ऑफ़िस में तो अ, खाने की तो अ, मतलब प्रॉब्लम होती ही थी बाहर जाके खाना खाता था, तो इस ब इस बार मैंने सोच के रखा था घर से काम कर रहा हूँ तो मैं घर में खाना ज़रूर पर पकाऊँगा। उसके लिए एक टाइम निर्धारित करता था। मतलब ये सोच के कि क आज ऑफ़िस जैसे ही ख़त्म होगा पहले क्या तो ऑफ़िस ख़त्म होने के बाद 2 घंटा मैं ट्रैवल करके घर वापस आता था। तो अब मैं ये सोचता हूँ ऑफ़िस ख़त्म होने के तुरंत बाद आधे घंटे के अंदर जैसे मैं खाना खा सकूँ। ये हमेशा मैं मोटिवेशन रखता था कि ताकि मेरे और कुछ सही हो ना हो अ, कम से कम खान-पान का नियम तो मेरा सही हो। इ इसी को हमेशा मोटिवेशन के तौर पे रखता था।
जी, हाँ। ठीक है। बिल्कुल। वाक़ई। ओवरटाइम चल रहा है। सही कहा आपने। हाँ। ठीक है। ज़रूर। <chuckles> बढ़िया। जी, हाँ। बिल्कुल होती है। अच्छा। ठीक है। समझ सकती हूँ। बढ़िया। <coughs> वाक़ई। बढ़िया। अच्छा तो क्या आपको ना कभी ऐसा लगा था कि काम और आराम के बीच में संतुलन कहीं न कहीं बिगड़ जाता है वर्क फ्रॉम होम में?
हाँ बिल्कुल। अ, ब क्योंकि देखिए अ, जैसे ही आप घर से काम कर रहे हैं ना, देखिए वर्क फ्रॉम होम ये शब्द ही आपको बता देंगे कि आप घर में काम कर रहे हो, घर में आराम नहीं कर रहे हो। इसका तात्पर्य यही है। लेकिन घर काम करने के लिए नहीं होता है। हाँ, घर के काम करने के लिए ज़रूर होता है, लेकिन घर आपके ऑफ़िस के काम करने के लिए बिल्कुल नहीं होता है। और ख़ासकर अगर अ, आप ऐसा ऐसा कुछ काम कर रहे हो मजबूरी वाला, मतलब मजबूरी में ये कहूँगा कि। कोई जॉब कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो और अ, है ना? दबाव में बहुत लोग हैं कि कर रहे हैं, आज यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, कहीं और नौकरी करेंगे। और कोई होता है कि मान लीजिए आप मतलब अ, रुचि लेकर कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हो, उसको लेके आप कोई रिसर्च कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जब आप नौकरी कर रहे हैं और आपके ऊपर एक प्रेशर बना हुआ रहता है, तो कहीं न कहीं एक दबाव हमेशा रहता है कि अगर आप सोते आप सोचते भी हो कि कुछ देर बाद मैं एक ब्रेक लूँगा या मैं अभी अ, थोड़ा-सा आराम करना चाहता हूँ, उसी वक़्त आपके पास कोई और 1 प्रोजेक्ट आ गया कि इसको भाई खत्म करके आपको देना है तुरंत, क्लाइंट अ, इंतज़ार कर रहा है, कल तक चाहिए, सुबह तक चाहिए। ये सारी चीज़ें अ, मतलब अटक जाती हैं, लोगों को लगता लगने लगता है कि शायद अ, घर से काम हो रहा है तो लोगों के लिए सहूलियत होगी। 2 घंटा जो आने-जाने में उसको लगता है तो 2 घंटे उसको काम दे दो। ये ये एक अ, तरीका मुझे लगा कि अ, भारतीय अ, संस्थाओं में बहुत ज़्यादा, ख़ासकर मैंने देखा ये कल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है।
कैसे? अ, हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। <chuckles> सही बात है। हाँ। सही बात है। बिल्कुल। हाँ। ठीक है। <chuckles> वाक़ई में। बिल्कुल। <chuckles> अ, हाँ। बिल्कुल। अच्छा तो चलिए आपको थोड़ा सिचुएशन देते हैं। कि मान लीजिए अगर आपको ना 2 दिन ऑफिस में काम करने को मिले और 3 दिन घर से काम करने का मौका मिले, तो आप किसको चुनना चाहेंगे और ऐसा क्यों?
जी। जी। हुँ। मुझे अ अ अगर ऑफिस में जाके काम करने का मौका मिले मैं उसे ज अ, पहले चुनूँगा।
हाँ, मतलब ऑफिस 2 दिन है और घर से 3 दिन।
हुँ, हुँ, हुँ। तो अगर ऑफिस 2 दिन है तो मैं अ अगर मुझे ये अ अनिवार्य है मेरे लिए कि हर दिन काम करना पड़ेगा तब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे चुनने का मौका मिले कि दोनों में से किसमें जाऊँगा, तो मैं ज़रूर ये कोशिश करूँगा कि ऑफिस ही जाऊँ। लेकिन हाँ, क्योंकि आपने कहा कि 2 दिन ऑफिस और 3 दिन वर्क फ्रॉम होम मैं अ, शायद कोशिश ये करूँ कि 3 दिन ऑफिस हो जाए और 2 दिन वर्क फ्रॉम होम हो जाए। हुँ, ये इसको उल्टा करने की कोशिश करूँगा मैं। ये शायद ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर मैं ऑफिस जाऊँगा तो एक तो है कि अ, देखिए जितना समय मैं ऑफिस में रहूँगा देखिए एक होता है ना आप माइंडसेट लेके निकलते हो घर से। आप तैयार हो के सुबह दिन दिन दिनचर्या जब शुरू करते हो, आपको पता होता है कि आज के दिन अ, मेरा कहाँ होने वाला है, आप कहाँ जाने वाले हो, क्या करने वाले तो, आप उस तरह से आपके दिमाग को तैयार करते हो, प्रिपरेशन अ, रखते हो। तो जब और उसके लिए ना कपड़े पहनना अ, वो भी मायने रखता है। अब आप उ लूज़ कैज़ुअल्स में बैठ के और ऑफिस के प्रेजेंटेशन बना रहे हो या लेक्चर दे रहे हो वो कभी मायने नहीं रखता। वो आपकी पर्सनैलिटी को भी अ, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, अ, मतलब उसको प्रभावित करता है। वही अगर आप सही तरीके से कपड़े पहन के जिस तरह से आप हर दिन जाते हैं, एकदम साफ-सुथरा होके ऑफ़िस में जाते हैं, तो आपके काम की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। आपकी बातचीत होती है अ, अलग-अलग विभागों से, लोगों से अ अपने सीनियर से, आप काम को समझते हैं, करते हैं और और आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी होती है। लो और अ, ब मतलब चीज़ें सही होती हैं मेरे हिसाब से।
ठी।। हाँ। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा। बढ़िया। हाँ। बिल्कुल। सही बात है। हाँ। सही बात है। अ, वाक़ई। अ, हाँ। ज़रूर। पर्सनैलिटी भी बहुत डेवलप होती है। बिल्कुल। तो घर से काम करने वाले लोगों के लिए मतलब मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। एक बार को हम ये कह सकते हैं क्या?
बिल्कुल। बिल्कुल। ये ये सही बात है। देखिए अ, मानसिक स्वास्थ्य तो अ अ, उसको अ, मतलब काबू कर पाना और उसको स्वस्थ रखने के लिए जो अ, जिन चीज़ों का इंसान इस्तेमाल करता है, वही तो उसको नहीं मिल पाता है। अगर मैं सही बात कहूँ पहला तो पहला तो अ, आ जाता है कि पर्याप्त नींद। पर ये आपकी नींद मिल पाना ही तो मुश्किल हो जाता है। 6 से 8 घंटे की जो नींद चाहिए वही इंसान को अगर ना मिले तब प परेशानी हो जाती है, पहला, अच्छा दूसरा है कि अ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो चाहिए, आपके मन में अगर जो भी तनाव है, कुछ भी है, आप खुले में बातचीत करें, अपने दोस्तों से मिलें, थोड़ा-सा बाहर निकलें अ, घर से अ, मतलब प्रकृति के साथ है ना? थोड़ा-सा समय बिताएँ, खुद के साथ अ, बातचीत करें, आत्मचिंतन के लिए समय दें, इतना समय कहाँ है? ये समय तो पूरा वक़्त पूरा आपका कॉर्पोरेट लेके चला जा रहा है, अपने हाँथ से। ये ये, अ, परेशानी होती है, लेकिन जैसे आप मान लीजिए घर से बाहर जाते हैं कहीं पर काम करने के लिए, तो आपको वो समय मिलता है कम से कम 2 अलग बात करने के लिए 2 दोस्त मिलते हैं, जिनके साथ आप बातचीत कर सकते हो, है ना? मन की बात। तो ये होती है।
ठीक है। हाँ। बिल्कुल। ज़रूर। <chuckles> समझ, गई। ठीक है। ज़रूर। हाँ। ठीक है। वाक़ई मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हाँ। ठीक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में ऑफिस का कॉन्सेप्ट ये धीरे-धीरे खत्म हो सकता है?
नहीं, मुझे नहीं लगता ये खत्म होगा, इसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी लेकिन हाँ, हाइब्रिड वर्क कल्चर ये ज़रूर रह सकता है। दोनों को मिला के काम करने की ज़रूरत हमेशा से पड़ेगी। ऑफ़िस स्पेस ह शायद उतनी बड़ी ना अ, ज़रूरत हो, छोटी वर्कस्पेस में भी काम मुमकिन है। लेकिन दोनों एक हाइब्रिड मॉडल में काम ज़रूर होता रहेगा, क्योंकि अ, ये एक तो सुविधा तो हो गई है कि अगर टैलेंट या हुनर हमें अ, किसी भी प्रांत से मिल जाए और उसको आप आपने अ, मतलब संस्था में काम के लिए लगा सकें तो ये तो टैलेंट के लिए भी अ, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उस संस्था के लिए भी।
अच्छा। ज़रूर। ठीक है। बिल्कुल। हाँ। बढ़िया। बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छे से मुझे बताया वर्क फ्रॉम होम के अपने अनुभव के बारे में और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके विचारों को जान करके मैं आशा करती हूँ कि हमारी फिर से बात हो और अभी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
उ, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी बात करके बड़ा मज़ा आया। आपने जिस तरह से सवाल पूछे मुझे जवाब देते हुए भी काफ़ी मज़ा आया। उम्मीद करते हैं कि दोबारा अ, हम मिलें और ऐसे ही किसी रोचक क्षेत्र पे हमारी बातचीत हो। मुझसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। हाँ। धन्यवाद।